हाँ, बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, आपने ब बिल्कुल सही कहा अ, क्योंकि आप जितना भी काम कर लो आपका को आप कुछ भी बन जाइए, आप देश के प्रधानमंत्री भी बन जाइए फिर भी आपको कहा जाएगा कि, आप अपने बच्चे को बिना खाना खिलाए कैसे आप बाहर जा सकते हैं, ये बहुत ही आम बात है सब घरों में, शायद अभी थोड़ा थोड़ा-बहुत बदल चुका होगा, मगर पूरी तरीके से नहीं मुझे लगता है और उहुँ। हुँ, हुँ।
जी। <chuckles> वाक़ बिल्कुल, आपकी बात सही है और वाक़ई में ऐसा हमें देखने को मिलता है। अच्छा, तो मैं आपसे ना ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने आखिरी बार जैसे कब अपने मन के खिलाफ़ जाके किसी को हाँ, कहा है और क्या अनुभव रहा, क्या महसूस किया उसके बाद आपने?